Ah oui, c'est incroyable. <chuckles>
C'est assez impressionnant parce qu'on pourrait ce ça fait un peu bizarre à 1re vue mais heu, c'est étonnamment très très bon et heu et franchement impressionnant, beh on s'y fait vite parce que c'est tellement bon qu'on le finit très vite sans se brûler, bien évidemment.
Oui. Oui mais c'est une expérience, heu, c'est une expérience culinaire en tout cas parce que c'est très différent de ce dont on a l'habitude en France avec, heu, la bonite qui bouge. Est-ce que, heu, ça c'était j'imagine de la street food? Est-ce que tu as pu découvrir d'autres petits plats comme ça très intéressants qu'on ne trouve pas en France?
<chuckles> Heu, bah oui pour le coup les Takoyaki, c'est vraiment purement de la street food. Heu, qu'est-ce que j'ai pu expérimenter? Ah oui <tsk> ah ça c'était délicieux. Heu, j'ai pu goûter le Wagyu japonais. Du coup c'est, heu, c'est de la viande de très de bovine de très bonne qualité comme le le bœuf de Kobe. Sauf que c'est toute une autre catégorie mais c'est tout aussi prestigieux que le bœuf de Kobe et du coup j'ai dû manger j'ai dû monter dans un déjà building au 8e étage pour aller manger dans un petit restaurant, c'est très particulier et j'ai pu goûter du Wagyu et moi j'ai voulu le goûter vraiment pur comme ça, vraiment avec toutes les saveurs, donc je l'ai pris en tartare <clears throat> et ouais, <chuckles> ah oui, non mais moi j'ai pas peur, hein. <chuckles> J'ai
Mmh mh. <chuckles> D'accord. Oui. Oui. Mmh mh. Oui. Waouh. <chuckles> Je vois ça, l'expérience, heu, à 100 %, quoi?
Jusqu'au bout exactement. Du coup j'ai pu le mettre sur un j'ai pu le consommer dans un petit bol, heu, avec du riz, le wa le Wagyu du coup en tartare au-dessus et la manière dont le man dont il fallait le manger c'est qu'il fallait renverser une sorte de thé dessus, donc c'était chaud et du coup ça faisait que ça fe ça feuse avec le thé, le riz et du coup le Wagyu qui cuisait très légèrement et c'était vraiment très très léger avec, hem, ce thé. En fait, ça rendait un goût vraiment très doux et le Wagyu en bouche fondait. C'était vraiment exceptionnel. C'est quelque chose de fou. Ah mais ah mais oui, mais en plus avec à côté, on avait des petites, heu, des petits pots de, hem, d'épices. On pouvait rajouter un peu d'ail, un peu de sauce soja, ce genre de choses qui rendaient le tout mais, heu, waouh! Ça explosait en bouche.
Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Oui. Mmh mh. <chuckles> Ça a l'air très raffiné. Mmh mh.